Anladım. Kendin çok isteyerek gittiğin partilerde böyle davranmıyor musun yani?
Ben isteyerek hiç partiye gitmedim ama öyle de bir durum var.
Hıı, ya da artık zaten bulunduğun binada çok fazla parti olduğu için, hani, bir ek bir partiye gitme şeyin olmuyor gibi yani, olabilir de.
Ben partiyi istemiyorum <swallows> Eee, olabilir çünkü evet, doğru senede 2 defa zaten bir şeyimiz var. Evet, on o daha kalabalık. Onda 120 kişi falan oluyor. Eee, evet doğru.
Hı hı. 120 mi? <chuckles> Evet evet, bayağı kalabalıksınız. Anladım. Eee, evet, öyle, o kadar kalabalık bir ortamda zaten çok samimi bir şey yapmak belki zor oluyor mu? Peki flört etmek gibi bir motivasyonun, hani, genelde insanların biraz öyle mo yani flört veya işle alakalı bağlantı kurmak, bu ikisi genelde ana, eee, motivasyon oluyor insanlara partide. Hani, yeni biriyle çalışmaktansa, hani, iş bağlantısı kurmak veya flört etmek gibi bunlar da mı sana
Bahçe d birazcık büyük de. Evet, maalesef. Hımm. Ya flört etmeye kız arkadaşım, izin vermez muhtemelen. <chuckles> Ama, eee, şey, eee, iş konusunda konuşma şeyini yapıyorum ama işte, eee, bir konu olması lazım işte. Aslında bahsettiğim sıkıntı buydu. Yani, üzerine konuşabilecek ortada bir konu yokken ben gidip bir şey üzerine konu açamıyorum. Yani, gerçek, gerçek bir konu olması lazım ortada. Mesela geçen o bahsettiğim partide belki, eee, bir 20 dakika falan b birisiyle şey konuştum, işte, böbrek taşı varmış. Bunun üzerinde çok uzun bir konuşma gerçekleştirdik. Aslında demek ki, belki de, konu olduğu zaman ben konuşabiliyorum ama ortada hiçbir şey yokken konuşamıyorum belki de.
Hı hı. Ha yani zaten ha kız arkadaşın var. Tamam. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Ama konuyu açmıyorsun. Yani, "Yemekler güzel mi? Ay, bu bu pizza da çok dandikmiş." İşte bu ya işte yani evet. Kendini açmıyorsun. İstemediğini de anladım ben. Yani aslında kendinle mutlusun da gibi. Yani şimdi ben mesela buna bir sorun olarak, ııı, başladık ama sorun değil galiba. Eee, aaa, aslında evet yani, eee, sadece tek önerim dışarıdan nasıl gözüktüğünü de çok önemsemezsen bence bu konu çözülür gibi.
Hayır asla. Asla. Hımm, umurumda olmaz. Evet. Evet. Evet.

Değişik oldu çünkü sen kendin konuşmak da istemediğini yani içinden gelmediğini söyledin böyle bir şeyde. Eee, yani, bu partide dışarıda kalmak zor bir durum ama, hani, biraz daha anlamak için ben biraz soru sormak istiyorum aslında durumunu. Çünkü, e, normal, genel bir partide, eee, kimse benimle konuşmadı değil, ben sen de kimseyle konuşmak istemediğin bir ortamdan bahsediyorsun. Eee, ve herkesi tanıdığın hâlde neredeyse içeride. Emm, hani, hiç tanımadığın bir ortamda evet, ba bazen, hani, o girişkenliği gösteremeyebilirsin yani tanışmak için tekrardan, hani, belki ona üşenebiliyor bazı insanlar ama Eee, sen bu insanları Mesela kaç kişilik bir partiydi bu parti, hani, ve, emm, ne kadardır tanıyorsun? O! Bayağı büyük. Evet. Hı hı.
Evet. Evet. Evet. kırk kırk beş kişi bir ev partisiydi. Eee, birçoğuyla zaten aynı binada yaşıyoruz. Normalde görüşüyorum bu insanlarla belli bir konular üzerine eğer olursa. Ama partide o gün konuşacak hiçbir şeyimiz olmadığı için bu insanlarla görüşmedim. Yine dışarıdan gelenler vardı. Dışarıdan gelen arkadaşlarımla da, eee, çok fazla muhabbet etmedim. Çünkü zaten günlük hayatta da sürekli aradığım, bir problemim olduğu zaman veya onların, eee, la ilgili bir şey olduğu zaman arayıp, eee, konuştuğum bir kitle bu grup aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> An özlememiştim diyorsun yani. Zaten dün gördüm, bugün ne konuşacağım gibi bir şey mi söy söyle <chuckles> Maşal
Ayn aynen öyle, aynen öyle. Yani birazcık zoraki buluşmuşuz gibi oldu. Planda olmayan bir buluşmaymış gibi.
Hımm, anladım. Peki, eee, bu arkadaşların, ııı, genelde böyle farklı milletlerden bir karma şeklinde mi yoksa, hani, bir milletin Eee, çok karma, hani, fa Evet.
Tabii. Yo. Aşağı yukarı her kıtadan bir insan var.
Hı hı, hı hı, anladım. Eee, yani, emm, arkadaşın da veda ettiği için, hani, kendini gitmek zorunda hissettin sanırım bu bu partiye. Öbür türlü gitmes gitmek hiç istemiyordun gibi ti eee, diyebilir miyiz buna?
Eee Zaten bizim evde oluyordu bu parti. Büyük bir evde yaşıyoruz biz. Bu yüzden, eee, mecburdum yani.
<chuckles> Okay. Tamam. Evet, zaten gitmedim, parti bana geldi, eee, oldun. Eee, o evet, anladım. Evet, gerçekten şey Peki, ımm, ya, böyle bir durum tabii, çok daha zor yani evinde hele ortak ev paylaşımı yapıyorsan insanlarla, hani, belki 2-3 kişiyle, eee, belki daha fazla. Eee kaç?
Evet, evet, evet. yirmi dört 24 Binanın tamamı yani.

Tamam, he, yeni mezunsun. Yani, iş arama sürecin veya belki de çalışmaya başladın, zaten. Anladım. Eee, şöyle yani, eee, böyle bir durumda peki, şöyle bir şeyi denedin mi hiç evinde parti olduğu zaman? Çünkü sık parti oluyor. Ev sahibi modunda; "İyi misiniz? Her şey yolunda mı?" insanlarla bu şekilde iletişimi kurmayı, hiç de daha önce denedin mi?
Evet. Ya, onu da birazcık hadsizlik olarak görüyorum, aslında. O aklıma geldi ama ya, çünkü orada kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Birinin bir şeye ihtiyacı olsa onu çağıran arkadaşına sorabilir. Eee, çünkü onu davet eden kişi de, bu binadan biri olmak zorunda. A, ben ne kadar bu ev binada bir sahip rolü üstlendiysem, o da o kadar sahip rol üstlendi. Yani, o yüzden hani, başkalarının arkadaşına, benim sormam zaten garip olur. Kendi arkadaşlarıma zaten soruyorum ama yani, eee, belki de bu cheat talk denilen, hani bomboş bir şey üzerine konuşma
Hadsizlik mi? <chuckles> Anladım. Hı hı.
yı beceremiyor olabilirim. Belki bu yüzden orada boş kalıyor.
Ya da, eee, bu kısa konuşma denen; ilk me merhaba ayak üzerinde, hani derin bir konuşmaya girmeden işte, yeni tanıştığın biriyle, havadan sudan konuşmayı da yapamıyor yapmakta pek iyi hissetmiyorsun galiba, değil mi? Yani
Evet. Evet, bence de. Bence o yüzden.
Eee, yani, daha önce denedin ve burada böyle başarısız olduğunu hissettiğin, ııı, kötü bir hissettiğin olmuş muydu yoksa, ııı, hani hiç denemedin mi mesela? Hani, orada kendini garip hissettiren şey ne oldu?
İii Garip kötü hissetmiyorum bu arada. Ama garip garip durduğunun farkındayım diyeyim. Eee
Hı hı. Sen dışarıyı Evet, hı hı, evet.
Çünkü çünkü benim gibi olan, partide insanlar oluyor ve garip duruyoruz. Yani, biz biz biz yalnız değiliz. <laughs> A, biz bir kişi değiliz, falan gibi.
<chuckles> Biz garip mi? Evet. kırk beş kişi çok kalabalık. Evet, illa birileri kenarda ama aslında, ııı, ya şöyle söyleyeyim; sen, eee, en başında da bu şekilde belirtmiştin. Ben kendimi, iii, mesela şöyle tamamlayacaksın cümleyi zannettim. Baktığımda uzaktan partiye, parti çok garip diyeceksin, zannettim. Ben garip duruyorum. Ya, kendini uzaktan, kendine başkasının gözüyle bakıyorsun sürekli. Birisiyle konuşmaya, eee, çalıştığında da kendine sürekli dışarıdan, bi bir rezil olma korkusu, birileri seni sürekli izliyor ve sen absürt duruyorsun. Ora hani, evet ait olmadığın ya da bir absürt durma gibi bir kaygın olduğunu anladım, ben anlattıklarından. Bu kaygının üzerine biraz konuşmak ister misin?
Evet.